À, bạn ơi, nhà mình thì, ờ, nhà cũng, gọi là, mặt phố đó, ngang 5,5 mét dài 25, dài 30 mét, thì, ờ
Ừm, nha. Ồ, cũng dài dữ ha.
thì nói chung là nhà mình thuộc dạng nhà ống, ưm, và cái sân sau đó là mình chưa tính cái sân sau, cái sân sau thêm, a, được, à, khoảng, a, 3 mét bề 3 mét bề bề dài nữa nè, rồi thêm 5,5 mét bề ngang nữa nè, thì sẽ được cái sân sau nữa. Nhưng mà có một cái á, mình, gọi là, mình đau đáu trong lòng mình suốt mấy năm nay từ khi mình chuyển về cái nhà mình luôn, mình chuyển về cái nhà mình hiện tại là được 5 năm rồi, cái nhà này là trước kia là của mẹ mình, hiện tại mẹ mình đi nước ngoài thì để lại cho mình, thì, à, mình có một cái trách nhiệm, đó là mình phải giữ cái nhà này lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, tươm tất hết, và cái áp lực này nó đã kéo dài 5 năm rồi. Và bên cạnh đó đó, thì mình hiện tại mình nuôi thêm 2 con chó và 4 con mèo nữa, nên cái việc mà để mà giữ cái nhà nó luôn sạch sẽ, luôn gọn gàng nó cực kỳ, cực kỳ khó luôn bạn, ngày nào cũng phải dọn nhà hết. Ờ, hồi xưa hôm hôm bữa bạn mình có nói với mình á, là "Tại vì mày nuôi nhiều chó mèo quá", chứ nhà như nhà của nó cũng nhà mặt phố, cũng ngang năm mét mấy, thì 1 tuần nó dọn nhà có 2-3 lần à. Còn trong khi của mình ngày nào mình cũng phải dọn hết trơn, mà dọn xong nó có sạch liền đâu, dọn xong tụi nó quần cái là nó dơ lại tiếp à. Bạn biết tại vì cái việc mà giữ được cái nhà gọn gàng, sạch sẽ về lâu dài á, nhất là khi mà, g gọi là, sáng dọn xong, chiều dơ rồi, ừm, tối có khách này kia nữa, mình áp lực dữ lắm, bạn có cách nào giúp mình được hông?
Ừm, kể mình nghe nè. Ừm, đúng rồi Wow! Ồ! Phải dơ trở lại ha, ừm. Ôi, tính ra cũng áp lực dữ nha! Tại vì, gọi là, ừm, bạn cũng sẽ có những cái việc riêng của bạn, đúng hông? Mà, gọi là, dọn xong, ờ, rồi tụi nhỏ cứ thế mà cứ quấy phá thì thật đúng là cũng rất là đau đầu ha, mà ngày nào cũng như thế là cũng mệt thiệt ha. Thì kể cho mình nghe xem là bạn ở một mình hay ở với ai, kiểu, là có ai cùng phụ dọn với bạn hông?
Đúng. Chính xác. Hiện tại á, là mình chỉ đang ở một mình thôi, và mình chỉ có thể dọn một mình của mình mình thôi à. Mà dọn nha, mà có một cái điều á là mình không dám lên lầu mình dọn luôn á, trên lầu á là phải 1 tháng mình mới dọn 1 lần. Nhưng mà càng để lâu nha bạn, bụi nó đóng, tứ cứ tưởng là hông có người ở thì nó sẽ hông dơ nhưng mà hông, bụi nó đóng lớp, lớp, lớp, lớp vậy nè, tại nhà mình gần đường mà. Rồi mấy con thằn lằn á bạn, hổng có người ở nó lên trển nó quậy rồi nó ị, nó tùm lum hết trơn.
Ồ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, mấy con quỷ thằn lằn đó đó, ừm.
Ừ! Rồi thêm mấy con mèo nữa, mấy con mèo nhà mình nuôi 4 con mèo mà cái lầu như là cái không gian chiến trường của tụi nó vậy á, tụi nó quậy rồi lông nó bay tùm lum hết, lâu lâu còn tha chuột về để trên lầu nữa. Trời ơi! Bởi vậy nếu 1 tháng dọn lần đấy, 1 tháng dọn lần nó cực kinh khủng luôn, nhà dọn, ừm, từ sáng tới tối không biết dọn khi nào mà cho hết nếu mà dọn cả nhà á bạn.
Tức là tha về để dành thức ăn để dành. Ờ, tính ra một một một lần dọn đi, bạn kể cho mình nghe đ mình nghe là thấy là cũng hơi bị quá tải với bạn, đúng hông? Mà đặc biệt là bạn dọn một mình nữa, như thế nữa. Thì, ờ, kể mình nghe xem là một ngày g nếu mà dọn theo cái ý bạn muốn thì là nó mất bao khoảng bao lâu nè?
<laughs> Ờ, hiện tại á, mình dọn nhà là mình chỉ, ơ, làm những cái việc cơ bản nhất thôi, đó là mình, à, trước tiên á, là mình sẽ lau hết cái bộ bàn ghế đằng trước, bộ bàn ghế r rồng phụng á bạn. Mình ghét cái bộ này cực kỳ, mình đòi bỏ nó bao nhiêu lần rồi, suốt năm nay, cứ tới Tết năm nào mình cũng đòi bỏ nó hết, nhưng mà mẹ mình hổng có chịu, tại vì hồi xưa đóng cái bộ bàn ghế đó cũng mắc tiền, rồi xong hổng được bỏ, mình muốn đổi cái bộ sofa lắm mà hông được. Rồi cái tiếp theo á, là phải dọn cái tủ TV, tủ TV tiếp tục, tủ TV rồng phụng, mình lại hông thích nữa luôn. Rồi tiếp theo á, là mình, à, dọn cái những cái bàn ăn nè, rồi dọn bếp của mình nè, rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu mình lau nhà, mình lau nhà từ, à, nhà trên mình lau ngược xuống nhà dưới, rồi mình đẩy ra sân sau, rồi mình xịt dọn sân sau nè. Tổng cộng của mình mỗi lần da lau dọn như vậy á, hết tổng cộng 2 tiếng, h tơ cho tới 2 tiếng 15 phút là mình sẽ xong nha.
Ừm. Ồ. Nhưng mà tính ra bạn giỏi ấy chứ, tại vì nghe qua m một cái cường độ như thế, tính ra là bạn cũng có năng lực, có thể là kinh nghiệm của bạn dày dặn trong cái việc dọn dẹp luôn á. Tại vì bạn có kh năng mà có thể dọn được một cái khối lượng như thế trong vòng 2 tiếng tới 2 tiếng, ờm, bao nhiêu phút đó, thì cũng rất là hay luôn á nha, rất là bản lĩnh và rất là siêu luôn á, đặc biệt là bạn cũng rất là kỹ lưỡng khi dọn như thế luôn á nha. Thì, ờ, kể mình nghe đi, bạn có thử cái phương pháp nào khác ngoài cái việc là tần suất dọn dẹp ra sao, hay là có đòn bẩy thêm các dịch vụ vệ sinh bên ngoài, hay ra sao, ừm, ừm, với các, a, vấn đề trước đây của bạn nè?
Ừm hứm. Đó. Trước đây á bạn, là gần Tết á là mình nản, <laughs> mình nhìn vô cái nhà mình bị nản á, mà mình có thuê dịch vụ về, rồi dịch vụ người ta dọn nè, nhưng mà hồi xưa mình tiếc tiền á, mình thuê mấy dịch vụ, ơ, có triệu mấy à, 1.200.000 à, người ta dọn xong mình thấy cũng y chang, cũng dơ, mình thấy không khác gì mình dọn cả. Cái là cái sau này cái mình quyết mới quyết định, thôi, vậy thôi mình tự dọn luôn, mình tiết kiệm được 1.200.000, 1.200.000 đó mình lấy mình đi chơi cho sướng, tại vì tiền đó là tiền mẹ mình cho mình, bởi vậy. Rồi sau này á, là mình mới bắt đầu mình, gọi là, như bạn nói á, là mình hồi xưa mình dọn thật ra nó lâu lắm, dọn hết nguyên cái nhà lâu lắm, nhưng mà từ từ mình có kinh nghiệm á, rồi mình mua mấy cái loại dung dịch vệ sinh này kia về mình xài á. Thứ nhất á, là bây giờ mình đang dùng một cái cây lau nhà mút, bằng mút á, thì mình, à, bằng mút chứ hông phải là cái cây gạt nước nha, bằng mút hoàn toàn 100% luôn. Là, ừm, mình sẽ đổ nước ra xong mình đẩy từ nhà trên mình đẩy xuống nhà dưới luôn, là đẩy tới đâu nó khô ở đó và đẩy đâu nó sạch tới đó đó. Thì cái đó là cái cách để mình có thể tiết kiệm đó, chứ nếu mà lau cây bình thường mình sẽ không bao giờ lau nổi đâu.
Ừm. Ừm, cũng chiến lược thông minh chứ bộ, ừm. Ừm, cũng vất vả vãi ha! Tại nghe cái diện tích mà bề dài nó rất là rất là dài mà còn thêm cái sân sau nữa. Thì còn, ờ, với cái việc ví dụ những cái đòn bẩy của thiết bị công nghệ thì sao bạn? Ví dụ như là ờ, đặc biệt là đặc biệt là lông chó, lông mèo rất là nhiều nè, thì có sử dụng thêm những cái máy hút bụi mà có lọc HEPA nè, tức là để nó hú hút bớt cái bụi, lông để bạn đỡ lau dọn, hay là mấy cái máy hút bụi hằng ngày để sử dụng tiện hàng ngày hông bạn?
Đúng rồi. Ừm, mình mình mình thử hết luôn á bạn, nói nói nghe là tại vì mình, kiểu như là, mình bị mệt quá, mình mới tìm hết tất cả mọi thứ luôn để cách nào mình thấy tiện nhất á. Nhất là mấy cái lông chó nha, tại hồi xưa mình nuôi chó á, mình nghĩ là nuôi chó lông sát nên nó hông rụng lông, nó sẽ đỡ dơ, nhưng mà hông bạn ơi, nó rụng như bình thường mà thậm chí nó rụng còn nhiều nữa chứ. Trời ơi!
Vậy luôn á hả? <laughs> Vậy hả? Nhưng mà thiệt có thuốc bôi bôi rụng lông hay gì hông hông? Hay là cái đó là, ừm, phản ứng tự nhiên, sinh lý của nó?
Phản phản ứng tự nhiên, sinh lý rồi bạn à, cứ tới mùa là nó phải rụng lông thôi, và nó rụng cực số lượng cực kỳ nhiều luôn. Cái lông nó đâm như đâm kim đâm vậy, đau lắm. Rồi á, hồi xưa á, là mình bắt đầu mình có mua robot hút bụi nè, được vài ngày thôi, là cái con robot đó thứ nhất là nó bị nghẹt do lông nhiều quá, do con nghẹt thì lông chó thì hổng nghẹt lắm mà lông mèo thì nó nghẹt. Rồi mình mới chuyển qua cái máy hút bụi loại công nghiệp á, ý là máy hút bụi loại mà có dây á, thì nó lại cồng kềnh quá, xách lên xách xuống cái cọng dây có 5 mét à, nó cũng mệt nữa. Rồi mình mới tiếp qua mình chuyển qua cái máy lau nhà bằng nước nóng, đó, rồi máy lau nhà bằng nước nóng luôn, nó cũng lại bết bết cái nhà vô cùng, nó không có sạch nổi tại vì chó mèo nhiều quá, nó còn hôi nữa. Mình cứ tưởng lau nhà bằng nước nóng xong nó thơm nha, hông, nó hôi kinh khủng, nó tanh kinh khủng luôn. Thế là mình bây giờ mình chỉ còn cách đó là mình đổ ra xong mình lấy cây mút mình đẩy cho nó sạch, cho nó khô thôi. Cái đó là phần cách hiệu quả nhất với mình rồi.
Wow! Ồ! Ừm. Ừm. Ồ, tính ra bạn cũng nghiên cứu rất là nhiều, cũng phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, đúng hông? À, để có thể là có được một cái, gọi là, cũng tạm tạm, ổn ổn ngày hôm nay. Nhưng mà giống như bạn nói tầng trên các kiểu thì đồ rất là nhiều, đúng hông? Thì cái việc đầu ti giải quyết phần đồ trước đi ha. Rồi, ờ, vậy ví dụ bạn có thể thỏa thuận với mẹ bạn, tức là có những cái đồ lâu ngày không dùng á, và hoặc là một một là thỏa thuận, hai là lén, nếu mà không không ấy thì có thể đi cho, tặng, biếu các kiểu gì đó đặng bớt, ít nhất là nó cũng bớt được cái không gian nặng nề của đồ cũ, tại vì năng lượng đồ cũ nhiều quá nó cũng không tốt trong nhà. Thì, ờ, bạn bạn cần nghĩ cái việc này có thể thỏa thuận được với mẹ bạn để giảm tải bớt cái những cái tầng trên về đồ đạc nhiều, rồi nó cũng sẽ dễ dọn hơn cái góc các loại phân của các động vật khác hay không nè?
Ừ. Đúng rồi. Chính xác! Đúng rồi. Mình hiểu. Ừ. Bạn ơi, mình thực ra mình nghĩ tới rồi á, mình rất là muốn luôn đó, mình chỉ cần một người xúi thôi, đó là bạn nè, bạn nói đúng ý mình luôn. Thực ra mình sẽ hông có nói với mẹ mình đâu, tại vì như mình nói đó, mình mê cái bộ cái sofa lắm luôn, rồi cái tủ ti vi á mình cũng muốn một cái tủ bằng phẳng thôi, còn cái tủ mà nó cao lên, nó để mấy chai rượu này kia á, mình có để rượu đâu, mà mỗi lần dọn trời ơi, nó cực kinh khủng đi á, mà ngày nào cũng bụi đầy hết trơn à. Bây giờ để một cái bàn, để cái ti vi lên, nó gọn gàng, nó đẹp biết mấy. Đó, nên mình nghĩ nha mình sẽ như bạn nói á, bạn tạo động lực cho mình rồi, mình sẽ lén mình đem mấy cái đồ này đi luôn, bán luôn, thế xong lấy tiền đó bù qua mua mấy món đồ mới cho nó sang cái nhà, mới cái nhà hơn, ăn Tết cho sướng. Ờ, thì cách này hợp lý nha.
Ừm. Lén hả? Ai dè lén lén lấy tiền đó tự chạy đường nào ấy, đúng hông? Lấy tiền, lâu lâu bạn mua cái đồ gì tèo là quà giá trị tặng mẹ bạn á, cái thiệt bạn mẹ bạn cứ tận hưởng đi, lâu lâu bạn mẹ bạn hỏi lại là, ờ, "Tiền ở đâu?" Thì có thể nói là "Tiền của công việc con thanh lý tài sản," đúng hông? Ờ. Cũng hay. Tức là nhìn đường nào là mẹ cũng đ mẹ bạn cũng đã dùng cái số tiền đó cho mục đích của mẹ bạn rồi, đúng hông? Một cái món quà gì đó tặng mẹ bạn. Thực ra thì cứ mua, nếu nếu mà mẹ bạn, kiểu là, cũng không khá tính và cũng không có bị, ờ, ờ, gọi là, lên máu hoặc là một cái điều gì đó về vấn đề về sức khỏe thì cũng có thể dùng cái mẹo này được. Còn nếu mà mẹ bạn mà dễ bị lên máu hoặc một cái điều gì đó thì cũng nhớ cân nhắc, ờ, gọi là, cũng chừa đường lui để mọi thứ nó thuận lợi với bạn, bạn có thấy tiện hông nè?
Ừ, đấy. Đúng rồi. Chính xác luôn. Hết chạy! Mình thấy cách này được. Đúng rồi. Ôi! Mình hiểu. Thì thoải mái bạn ơi, hổng sao rồi, mẹ mình giờ còn khỏe lắm. Mình nghĩ là cái bộ này mình tiễn mình muốn như mình nói 5 năm rồi mình chịu nó, chịu hết nổi rồi, năm nay năm thứ 6 rồi, mình tiễn nó đi là đúng lúc rồi đó.
Đúng rồi, kỷ niệm 5 năm, 56 là tiễn đi là đúng luôn ha. Rồi, tiếp theo về cái khu chó mèo thì sao nè? Bạn có phân côn ừm, bây giờ sao tụi nó tùm đi ở tùm lum hết hay là có thể phân khu ra được? Ờ, tức là có cái khu, gọi là, mua cái bộ mà nhà cho mèo ở á bạn, thì, ừm, cho tụi nó có nhà mới được không bạn? Cho tiện hơn vô một khu thôi.
Đấy. À. Ừm, được á bạn, mình thấy cách này được nè, thật ra là mình sẽ có thời ừ, cái khu bếp của mình nó rộng lắm, mà cái như mình nói mình ở một mình đâu có nấu ăn gì nhiều đâu, ngày nào cũng dọn hết trơn á. Ừm, bởi vậy, à, mình nghĩ á, là mình sẽ phân nó ra ở dưới khu bếp nhiều hơn, ví dụ tối gì đó mình dắt nó đi dạo xong rồi xong phân nó xuống lại cái khu bếp đó, để nó vừa canh nhà nè, rồi, à, nó vừa có thể có không gian chạy nhảy nữa. Chứ thật ra nếu mà nói cái nhà mình dài như vậy á, mà chẳng hạn cái hành lang nó có chút xíu à, tụi nó cũng đâu có chạy nhảy được gì đâu, thành thử á, chỉ có cái khu bếp là nó rộng, nó thênh thang thôi, với cái sân sau là thênh thang thôi, nên mình nghĩ mình có thể phân ra cái khu bếp với cái sân sau để tụi nó cho tụi nó ở cũng đỡ dơ phần nào á.
Ờ. Ôi. Đúng rồi đó ha. Tại biết sao hông? Nhiều khi, ơ, ờ, gọi là, có c cái nghề, gọi là, kỷ niệm, ờ, sau 5 năm, đúng hông? Có cái nhà mới cho các bạn ấy, có khu cào chân cho các bạn ấy, có khu nghỉ dưỡng cho các bạn ấy, nhiều khi lại thích hơn, mà bạn cũng gọn là chỉ dọn trong cái khu đó thôi, thì cũng đỡ việc chân cho bạn. Thì nhiều khi bạn, ờ, ờ, có thể là có làm việc c có tiền nhiều hơn, lại lại hưởng cho các em ấy nhiều hơn thì sao, đúng hông nè? Thì mình nghĩ là các bạn ấy thật sự ơ, bây giờ mọi người mình thấy là các ngôi ngôi nhà rất là thông minh, thiết kế gần như là, ờ, gọi là, thỏa mãn các tâm lý của các bé luôn á, nên là các bé sẽ rất là thích và tận hưởng với nó luôn á nha, thì, ờ, tiếp, kể như là không ơ, gọi là, an cư lạc nghiệp ha, an cư cho mấy bé đó rồi ha. Rồi tiếp theo nữa thì bạn nghĩ xem, tại vì một mình bạn mà dọn các ừm, như thế thì nó cũng quá là quá sức với bạn nếu mà thì liên tục. Thì, ờ, thay vì mà một gần Tết mới kêu một lần á, thì bạn nghĩ xem cái định kỳ hàng tháng đi, hoặc là 3 tuần gì đó, kêu dịch vụ họ dọn, tại vì ít ít thì họ dọn cũng sẽ sạch kỹ hơn á bạn, tức là dọn định kì 2 tuần, 3 tuần gì đó thì tùy cái lịch trình của nhà bạn, để thứ nhất là cũng đỡ việc cho bạn. Cái thứ hai là nhà thoáng hơn thì tâm trí bạn cũng thoải mái hơn, và có thể đòi ừ, thời gian đó thì bạn nghĩ xem là thiết kế lại ngôi nhà của bạn ra sao để khiến cho bạn có nhiều cảm hứng sáng tạo hơn thì bạn nghĩ sao nè?
Ừ, đúng rồi. Ờ, chính xác. Ờ, được nha bạn. Ờ, đúng rồi. Ừm, mình thấy cái này chính xác đó chứ. Chứ bây giờ bắt ngày nào á, mình cũng 5:00 sáng mình dậy mình dọn nhà hết trơn, mình mệt mỏi vô cùng á bạn, nó đã duy trì quá là lâu rồi. Mình nghĩ á, nếu mà có một cái ngày nào đó mình có thể nghỉ nè, rồi mình thuê dịch vụ về dọn nè, dịch vụ dọn mặc dù mình nói không đúng ý mình cho lắm nhưng mà nếu mà thuê dịch vụ tốt hơn hoặc là, ừm, mình dọn nhà th th thuê thường xuyên hơn á, thì người ta dọn cũng sẽ rất là sạch nữa, và sạch xong vậy rồi mình cũng sẽ thấy thoải mái hơn, mình thấy cách này hay nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều, hôm nay đã cho mình rất là nhiều cái gợi ý khác nhau, đặc biệt là cái vụ, ờ, lén bỏ cái đồ ờ, mấy cái món đồ đó đi đó, ừ, cảm ơn nha. <laughs>
Đúng rồi. <laughs> <laughs> rồi thêm người xúi, đúng hông? <laughs> Không có gì, rất vui được đồng hành cùng bạn nha.
Tạm biệt bạn, bye bye.